はい。
正当性がある反論ができにくいんですよ。
ああ。なるほど。で
うん。 うん。信じやすいことだけ書いてるから。
うんうんうん。で、ち自分人って、信じたいものを読む傾向がありますもんね。うんうんうん。ああ、そうなんですね。いや、なんか色々凄く勉強になりました。
はい。はい。<chuckles> はい。 うん。 うん。 いや、とんでもないです。あの、そう、僕も信じたいものを見る派なんで もう、反論材料を見て「あっ」て、へこむ時もあるんですけど、はい。頑張ってはい。
はい。 うんうんうんうん。いや、ちょっとオープンに、ネットの情報について、ん自分で審議を諮るっていうことですね。ははい、どうもありがとうございました。
はい。うん。 そうですね。はい、そうですね。 こちらこそ、ありがとうございました。

はあ、はいはい。
うん。 そう。なので多分あの、検索にも使われるようになってるんですけど、最近。
うーん、うんうん。
そうなんですよ。結構進化が速いです。
いや、すごいですね。いや、まず4つもね、お使いになれるっていうところが、もう、ああ、凄いなっていう、もうそこだけで感動なんですけど、で
うん。 <laughs> うん。 あの 僕、ブログとか本とか書いたりするんで
はい。 はい。
あの、ちゃ、ほんとのことを書かないと
ああ。
いや、読者とか発信者として、ん、ま間違いになっちゃうんで